آآ، يعني كنت زمان با باع باعرف ألعب رياضة كتير وملتزم ومنتظم وكده. بس أنا بقيت بقى بسبب الانشغالات الكتير، بسبب آآ، الشغل والحركة والسفر والحاجات دي كتير، ما بقيتش خالص عارف إن أنا أمارس الرياضة بشكل منتظم أو إن أنا أبقى يعني عندي روتين رياضي كده أعرف أضيفه ليومي أو للاسبوع بتاعي يعني بشكل استمراري شوية، يعني بسبب الانشغالات الكتير. فيعني حابب إن أنا آخد نصيحة في الموضوع ده، يمكن حلول كده بسيطة أو حاجات أعرف أعملها فالموضوع يبقى أبسط شوية، وإن أنا أعرف أحل المشكلة دي وأدخلها بتبقى جزء من يومي.
أنا مقدرة طبعًا قد إيه أنتَ يعني أكيد الرياضة مهمة في حياتَك وإن أنتَ حابب تدخلها تاني وترجع تتعامل ب فيها، وإن الموضوع أثَّرعليك بسبب إن أنتَ عندَك شغل وما بقيتش تنتظم يعني. آآ، بس قل لي كده، أنتَ بتكون مشغول في اليوم عادةً إم يعني طول اليوم والّا بيبقى عندَك أوقات فراغ ممكن ت تتعامل فيها؟ يعني أنتَ شغلَك إيه طبيعته؟ قل لي، اليوم كده بتاعَك عامل إزاي.
يعني أنا بيبقى عندي باروح الشغل بتاعي الصبح ب هو بيبدأ من الساعة 09:00 فأنا باتحرك من الساعة 08:00 يعني، بارجع من الشغل على الساعة 18:00 أو 19:00 البيت. الحاجات بقى اللي باعملها في بقية اليوم يا إما بقى باتفرج على حاجة أو باذاكر حاجة أو باشوف فيلم أو باطبخ أو باجهز أكل أو آآ، باعمل أي حاجة أو ممكن يبقى معايا فريلانساية فاشتغلها بالليل برضه وبعد لما أرجع من الشغل أو حاجة أو كده. يعني بيبقى ده بقى الحاجات اللي أنا ما عملتهاش طول اليوم. ويعني هو يوم عادي جدًا، يمكن الزيادة اللي عليه، إن أنا باقعد أشتغل ساعات زيادة، آآ، فده بيبقى ضاغطني شوية في أيام كتيرة، اللي أنا عشان أزود دخلي أو حاجة أو كده، آآ، بس. زائد وباطب وأنا اللي باعمل الأكل كله أو باطبخه عشان بيبقى يعني أنا عايش لوحدي وكده، فالموضوع كله بيبقى على يعني إن أنا محتاج أجهّز وأحضر الحاجات بتاعة اليوم اللي بعديه أو كده، فبرضه دي بتبقى جزء من يومي.
تمام. أكيد طبعًا. يعني أنا مقدرة جدًا إن أنتَ أكيد بتبقى مضغوط، وموضوع إن أنتَ بتشتغل كمان لما بترَوّح البيت بعد شغلَك و وإن أنتَ بتعمل الأكل وأنتَ اللي بتجهز الحاجة عشان قاعد لوحدك، أكيد الموضوع بيضايقَك أو ضاغطَك شوية خلال اليوم، دي حاجة أنا مقدراها وفاهماها جدًا. بس قل لي كده، أنتَ أنتَ بتقول إن أنتَ عايز تِدخّل الرياضة تاني وت وتتعامل معاها وتبقى حاجة جزء من يومَك اليومي يعني. أنتَ عايز تحقق إيه من الرياضة، من ممارسة الرياضة؟ هل أنتَ محتاج إن أنتَ تحافظ على صحتك والّا تديك طاقة والاّوالّاتخسر وزن والّا عندَك توتر ومحتاج تخففه؟
كنت لمّا كنت هي الفترة اللي أنا فاكرها من لمّا كنت ملتزم في الgym وكده، والفترة دي كانت بالنس بالنسبة لي لطيفة جدًا، باعرف أطلَّع الضغط بتاع اليوم كلّه فيه، باعرف أطلَّع كل المشاعر السلبيّة فيه. زائد إن هي كانت مخليّاني دايمًا، آآ active ودايمًا باعرف أعمل حاجات ودايمًا عندي نشاط كده. آآ، وأكيد طبعًا يعني في الآخر خالص، الواحد بيبقى شكله حلو في الهدوم، في اللبس، بتبقى حاجة لطيفة برضه زيادة علي الموضوع. يمكن هي مش ال آآ أساس في الموضوع يعني الواحد بيتمرن عشانه، آآ، بس هي يعني بتبقى حاجة لطيفة جدًا، الواحد برضه بيبقى باصص لنفسه في المراية، بيبقى معجَب بالمجهود اللي بَذَله وشايف نتيجته والحاجات دي وكده، بتبقى برضه لطيفة. فهي يعني بيبقى ليها فايدة كتيرة كده. كانت الرياضة كانت بتخلّي اليوم مش كلّه شَبَه بعضه، مش إن أنا باشتغل بس أو إن أنا باحضّر بس اليوم اللي بعد ده وكده، كانت بتبقى فأظُن كان ليها مميزات كتيرة يعني. بس هي بس فكرة الانشغال والضغط وإن أنا أبدأ من تاني، يعني هي ممكن تبقى اللي مصعّبة عليَّ الدنيا يعني مش
تمام. مفهوم. طيب أنتَ لمّا لقيت نفسَك يعني انشغلت وما بقيتش تلعب الرياضة أنتَ بتقول إن أنتَ في الأول كنت بتبقى مبسوط ونشاط، و وبرضه بتفرق في لبسَك وفي شكلَك. آآ، لمّا لقيت نفسَك إن أنتَ اتشغلت وما بقيتش تلعب الرياضة دي، آآ إيه الإحساس اللي أنتَ حسّيته، يعني حسيت بإيه وقتها؟ و آآ اتضايقت حاسس إن أنتَ محتاج ترجّع الرياضة في حياتَك تاني؟ آآ، قل لي شعورك.
هو الموضوع جه بشكل تدريجي بصراحة، ما جاش يعني مرة واحدة يعني. آآ ال عدد الأيام ابتدى يقل سِنّة في سِنّة، ابتديت أسافر فابدتيت أنقطع وما أجددش الاشتراك، آآ رُحت بقى ما لما باشتغل في حاجة أو باعمل في حاجة أو ابتديت أقبل شغل زيادة. يعني هي الموضوع جه تدريجي خالص، فما بقتش ألاقي له وقت معين أو كده، فيمكن ما حسيتش بالتغيير المفاجئ. ف لكن أنا يعني من آن لآخر كده طبعًا كنت باحس إن أنا لأ، أنا محتاج أرجع أتمرن تاني. وبقيت آجي أأجل الموضوع كذا مرّة عشان مش لاقي له وقت أو مش ما فياش الطاقة إن أنا أبدأ من تاني. بس، لحد ما الموضوع بقى م مات مدة طويلة وفضل في الحتة دي يعني.
تمام. ابتدت تتضايق طبعًا. طب أنتَ عملت إيه عشان ترجع؟ يعني أنتَ دلوقتي بتقول، إن أنت ما عندكش قدرة إن أنتَ تمارس الرياضة، عشان أنتَ عندك انشغالات وشغل وحاجات البيت والحاجات دي. هل في خطوات ابتديت تعملها مثلًا عشان ترجع للرياضة تاني؟
آآ بصراحة رُحت يعني اللي عملته إن أنا حاولت إن أنا أدوّر على، آآ مكان للgym قريب من الشغل، بس ما اتوفقتش. لقيت أقرب كل الحاجات هت تحتاج مشوار. قلت يمكن لو حطيت اشتركت في الgym جنب الشغل، يمكن أطلَع من الشغل على الgym على طول وساعاتها الموضوع يبقى أسهل. بس لأ، ما لقيتش أي حاجة بصراحة جنبه خالص، فما كانتش ما كانش يعني ما ج ما أسعفتنيش الفرصة إن أنا أرجع تاني.
حلو أوي. آآ، يعني أنا مقدَّرة جدًا إن أنتَ بتحاول وإن أنتَ متضايق إن الرياضة ما بقتش جزء من يومَك. آآ، بس خلِّيني يعني أقول لَك، آآ جرب كده مثلًا إن أنتَ ت يعني تبتدي بوقت قليل، يعني مثلًا أنتَ كنت الأول أكيد بتلعب وقت طويل ساعة أو ساعتين بتمارس الرياضة أو بتروح الgym في وقت طويل. أنتَ عشان من يعني عندَك انشغال ومش فاضي وموضوع كمان البيت وال والشغل اللي بتشتغَله كمان لما بتروَّح، حاول إن أنتَ مثلًا أول ما تصحى من النوم تحط، آآ رُبع ساعة على على اللاب يعني على الموبايل أو على شاشة التلفزيون، تشغَّل مثلًا تمارين على الYouTube وتبتدي تشتغل، تحرّك نفْسك شوية، آآ بحيث إن أنتَ تدخَّل الرياضة بالتدريج تاني في حياتَك يعني، وما تكونش بتاخد من وقتَك كتير. اللي أقصده إن أنتَ تدِّيها فترة قصيرة، حاجة مناسبة لروتين يومَك، تبتدي مثلًا برُبع ساعة، بتلت ساعة الصبح وتروح شُغلَك. هتلاقي نفسك فيك نشاط و وابتدت الرياضة تتسرسب لحياتك واحدة ت يعني واحدة، واحدة. إيه رأيك في الحل ده؟
امم. يعني أنتِ شايفة إن أنا مش لازم أبدأ الموضوع في gym أو في حاجة خارجية، أنا أبدأها في البيت بشكل قصير بعدد مُدَّة قصيرة يعني في خلال اليوم. وهي دي ممكن اللي تبدأ تبقى تتكون عادة يعني واحدة، واحدة أو سِنَّة، سِنَّة يعني عقبال ما أبدأ أتعوِّد على الموضوع ويبقى، آآ رُبع ساعة بس في اليوم كله، أكيد ممكن أعرف أوفَّرها خلال اليوم أو كده وهكذا، لحد ما أستمر فيها وبعد كده الموضوع يتغيّر. هو ده اللي أنتِ تقصديه يعني، بإن أنا أبدأ الموضوع بالشكل ده، صح؟
بالضبط. آه طبعًا، يعني الموضوع لما يبتدي بعادة صغيرة بسيطة، هتبتدي أنتَ كل يوم تتعود عليها ومع الوقت هتلاقي نفسَك بالتدريج من خير من غير ما تحس، بتزوِّد ساعات ال آآ ال آآ، يعني ساعات التمرين، بدَل رُبع ساعة هتبقى تِلت، بدل تِلت هتبقى نُص ساعة، ده مبدئيًا. وبرضه كمان يعني عندي اقتراح إن أنتَ ممكن تخلِّي موضوع الgym مش لا طبعًا أنتَ بتقول دوَّرت جنب الشغل ما لقيتش، فأنتَ أكيد عندَك يوم weekend في يوم إجازة، ممكن بقى تشوف حاجة حوالين البيت جنبك، آآ gym وتك وتقول لنفْسَك إن أنتَ هتنزِل يوم واحد في الأسبوع بس للgym يعني مع التمارين اللي أنتَ بتعملها في البيت اليومية كل أسبوع، مثلًا يوم الجمعة أنتَ إجازتك أو يوم ال السبت أو الاحد، أيًا كان يوم الإجازة، ترتّب مثلًا، تقوم الصبح من النوم تاخد قهوتَك، آآ تاكل مثلًا فطارَك أو تاخد البروتين بتاعَك اللي هو أو حتى موزة وبلحتين وتنزِل تروح الgym ساعة أو ساعتين في يوم الweekend آآ، ده هيفرِق معاك وهيدِّيك نشاط للأسبوع وهيخلِّيك تكمّل كمان التمارين اليومية. إيه رأيك كمان في الحل ده؟
يعني فكرة إن أنا ممكن أكون أنا كنت حاطط الموضوع أكبَر في دماغي، وكنت حاسس إن أنا لازم أبدأ بقى وأرجَع أنظم نظام التمرين القديم وتل وال4، 5 أيام اللي كنت باتمرن بيهم، يمكِن هو ده اللي كان مكبّر الموضوع ومخليني مش عارف أبدأ. يمكن فعلًا لو بدأت إن أنا أجرب ه إن شاء الله حتّى بيوم واحد في الأسبوع وربع ساعة خلال اليوم، ما يبقاش الموضوع، آآ صعب في الأول ولحد بالضبط، لحد ما أنا أبدأ أتعوّد عليه ويبقى الموضوع كده يعني بقى جزء من يومي. و وممكن سِنّة في سِنّة أعرَف أبدأ أوسّع له المواعيد دي، والمواعيد دي تبدأ تتغير لحاجة أحسن بعد أمّا ت أرجَع تاني للموضوع ده. بصراحة يعني فكرتين لُذاذ جدًا، ممكن فعلًا أبدأ بيهم كبداية كده وأشوف الدنيا هتمشي شكلها إيه. والموضوع لو ابتدى يتحسن معايا أبدأ أزوّد المدة وأبدأ أزوّد وأرجَع تاني واحدة، واحدة، كده. أنا حاسس إن هم دُول يعني ممكن تبقى فعلًا البداية اللي أنا كنت ب بادوّر عليها، فيعني أنا عمومًا يعني حابب أشكرِك جدًا على الاقتراحات دي، أنا حاسس الاقتراحات مفيدة جدًا، وأنا فعلًا لو بدأت أطبّقها يعني ممكن ت تحفزني إن أنا أكمّل. فأنا متشكر ليكِ جدًا، وهاجرّب الموضوع ده، وه أكيد لو احتجت حاجة تاني هاجي أسألِك فيها.
بالضبط. ما فيهوش ضغط عليك، بالضبط كده. يعني أنا موجودة في أي وقت، وتحت أمرَك.